แล้วแบบเหมือนกับ โอเค แหละ ในทางกลับกัน อย่างเงี้ย เพื่อนของคุณน่ะค่ะ เขา เป็นห่วง อะไรคุณมากที่สุดอะค่ะ <chuckles>
ค่ะ เอาจริง ๆ ก็คงจะเหมือนกันแหละค่ะว่า เป็นเรื่องสุขภาพ เพราะว่า หนึ่ง คือพอมาเป็นคุณแม่กันทั้งคู่อะค่ะ อ่า ร่างกายเราโดนดึงแคลเซียม โดนดึงสารอาหารออกไปเยอะเนาะ มันก็จะเกิดปฏิกิริยาแปลก ๆ เกิดขึ้นใน ในตัว คุณแม่ของแต่ละคนน่ะค่ะ ก็คืม ห่วงกันแค่ เรื่อง เรื่องสุขภาพค่ะ เพราะว่า แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ก็คือ อย่าง ที่ลืมบอกคือสุขภาพจิต
เออ ๆ เรื่องสุขภาพ ใช่ไหมคะ? อือ ๆ ๆ อืม ค่ะ อืม อืม อืม
อา คือแต่ละคนน่ะค่ะ คือเป็นห่วงกันว่า แค่ แค่สภาพจิตของแต่ละคนน่ะจะโอเคไหม เพราะว่า เรื่องครอบครัว เรื่องลูกอะมันเครียดอยู่แล้วค่ะ <chuckles>
ยัง ยังไงอะคะ? เออ ค่ะ อ๋อ โอ้โฮ! วันนี้ก็คือแบบเหมือนกับประทับใจมาก ๆ เลยนะคะในมิตรภาพของคุณ ระหว่างคุณและก็เพื่อน ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่มาแบ่งปันมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่ดีให้แก่กันนะคะ ขอบคุณ ค่ะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ อา